Ay o,o siguro ang naging effective sa 'kin, di to effective sa iba eh, kasi parang ang effective na ano na routine sa iba 'yung, "Eat the frog" 'yung tipong pinakamatinding gawain muna gagawin mo para sunod-sunod na na ano na madadaling gawain. 'Yung mga ga sa 'kin kasi mas effective 'yung tinatanggal ko 'yung 'yung unti-unti kong tinatanggal yung pressure habang nagiging fulfilled ako. So ki inuuna ko muna 'yung madadaling gawain, inuuna ko muna 'yung madadaling gawain para at least yung malaking pressure kumukonti ng kumukonti hanggang sa level na kaya ko na siyang harapin di ba? So, inuuna ko iyan tapos ano kasi bonus na din 'yun na pag meron kang maliliit na gawain na natatapos at na-che-check nati-tick off mo di ba sa checklist mo for the day or to-do list mo for the day may fulfillment kasing hatid 'yun eh, na okey sige from 10 5 nalang ang kulang ko o from 10 6 na lang ang kulang ko mga ganun ba, para all throughout the day may pagkukunan ka ng energy na since nafu-fulfill ka every step of the way, nai-encourage ka ulit o sige bawas pa ko 1 kahit paisa-isa eh di ba? Bawas pa ko 1 o sige bawas pa ko 1 hanggang sa mata bu mukat-mukat mo natapos mo na at na ano ka na may energy pa. Kasi nga ginagamit mo 'yung ano 'yung fulfillment galing sa finished task para magsimula ulit, ganiyan.
Mm. Ano ba paano yun? Mm. Hmm. Tama. Hmm. Wow! Tama. Ayun. Oo, kasi siguro kaya hindi din masyadong maganda na uunahin mo 'yung sobrang hirap na task, baka dun palang ano'y bumigay ka na eh, di ba? <sniffs> So magandang i-warm up oo so i i-wa-warm up mo muna 'yung sarili mo by ku by, um, ano muna 'yung mga madadali muna daw oo 'yung mga maliliit na task 'yung mga kaya mo na ham ba gang sa may exercise mo na ful oh ayan parang katulad nga nung sinabi mo na fulfilled 'yung na-fulfilled yung sarili mo dahil dun sa uh yung feeling mo tapos eventually ayan naging okey na, ah ready ka na para dun sa mas malalaki pang task. Pero yun nga katulad ng sinabi mo 'no
Oo, true totoo dun na mag-cellphone agad ako. <chuckles> Maliliit na task. True oo. Oo, feeling mo oo. Maliliit na yun. Correct.
paano mo sini-simplify o hinahati para hindi ka ma-overwhelm sa simula palang?

Ah, siguro ano, pressure tsaka pagiging overwhelmed, ganiyan. 'Pag malaki ang task halimbawa ka kada Lunes yan, eh, madalas, eh, yung lu 'di ba siyempre wala kang pasok ng ano 'no, hal sa trabaho kasi wala kayong pasok ng weekend, so, walang magpo-process ng kung ano mga dapat i-proccess, pag Sabado at Linggo. Tapos pagdating ng Lunes siyempre, natambak hindi naman hindi naman nagko-close yung inbox pag ano, eh, Sunday or Saturday, Sunday. So 'pag natambak ayan na, magsa-start na yun pag nakita mo palang yung listahan na ang dami-dami. "Hoy! Parang ayoko nang simulan", 'di ba. Parang siyempre mauugaw, pero 'pag napre-pressure pa naman ako madalas ang ano ko ang response ko mag shutdown at parang iwasan yung ano, yung yung stress na ano na, um, simulan-tapusin ganiyan, na para bang 'pag iniwasan ko, para bang hindi may may maga-action nun, eh, ako din naman ganiyan. <laughs>
Hmm. Mm. Iyun na. <laughs> 'Yun ang mahirap. Mm. Hmm. Tama. <laughs> Oo, so parang overwhelming nga dahil maraming patong-patong yung task at ang pinakamahirap kasi yung pagsisimula nun kung paano mo ibi-breakdown 'di ba, kung paano mo sisimulan yung napakalaking task. Kaya, imbes na gawin yung iba, parang, oh, break muna, hindi, hanggang sa anong nangyari? Hindi mo na nasimulan kasi sobrang <laughs> nag mot hmm.
'Yun. Korek. 'Yun. Mm. Oo. True mm, ako pa naman ano biktima ako parati ng ano productive procrastination kasi siyempre yung trigger ko talaga pressure tsaka overwhelmed 'di ba. So, so gusto ko pa rin may ginagawa. Minsan ano madami na nga akong emails na kailangang sagutin, eh, syiempre work from home ako 'no, ano inuuna ko tuloy, "Uy sige na nga, since sa overwhelm pa ako, hugas muna ako pinggan." <laughs> O kaya, "Linis muna ako kwarto", so productive siya 'no kung susu kung maiisip mo pero procrastination pa rin, kasi hindi ko nagagawa yung dapat kong gawin.
Ah, wow! <laughs> Hmm. Oh, wow! Uy. Oh. Hmm.